Estou a precisar de de um conselho da sua parte, se você puder me ajudar, é que eu tenho tido muita dificuldade em em alinhar minhas ideias e fazer com que elas virem virem, eh, realmente um um projeto que eu possa finalizar e e dar continua você poderia me ajudar, por acaso?
Claro, super posso te ajudar. Eh, mas eu queria entender um pouco, né, melhor a situação pra eu conseguir te aconselhar da melhor forma. Então, hoje você tem algum projeto específico em mente que você quer terminar ou não?
Hã, eu eu estive fazendo uma pesquisa de mercado e eu vi que tá bastante e e tá sendo bastante eh, começando a ser bastante usual, ter aquelas lavanderias de de de self-service, né. E e após a f eu fazer esses projetos de eu verificar como é que faria, eu pedi orçamento em vários lugares, né, pra que eu pudesse ter uma noção, e também estudei o mercado, tanto fora, como como dentro do do país onde eu estou. E eu consegui ver que é um é uma ideia, eh, palpável pra mim, né, financeiramente. E que realmente tá dando bastante bastan tá tendo bastante sucesso fiz, em termos de cálculo, fiz tudo. Só que eu sempre tive problema na minha vida com relação a terminar o projeto e já não sei te dizer nem quantas vezes quantos números eh, quantas vezes eu já fiz esse esse tipo de trabalho e não consegui finalizar. E dessa vez eu gostaria de algum conselho, de alguma ajuda, de que maneira eu pros proceder pra que eu possa colocar isso no papel e executar. Porque eu tenho tanto medo da falha, de daquilo não rolar, de daqui daquilo não acontecer, que eu acabo não finalizando, mesmo sem saber se vai dar certo ou não. E eu tô falando isso, porque por várias vezes eu tive projetos na mão que eu queria e executar, e e não tive coragem. E dessa vez eu gostaria muito que fosse diferente, que você pudesse me dar algum conselho com relação a isso, que me ajudasse nesse sentido.
Uhum. Entendi, entendi. É, e esse tipo de situação, às vezes pode ser muito frustrante, né, porque você tenta, tenta, tenta e nunca consegue chegar na na linha de chegada. Eh, e também você acaba perdendo tempo, né, digamos assim, porque
Exato. Bastante.
você começa, aí não termina, e depois começa de novo, <clears throat> então acaba sendo uma perda de tempo pra você também. É.
É cansa bastante cansativo
Uma outra pergunta: você hoje trabalha, assim, com outra coisa? Tem outras coisas na sua vida que podem estar tomando o seu tempo pra você não conseguir concluir esse projeto? Ou não, você acha que é uma questão mais de procrastinação mesmo?
Falando do momento momento de agora, eu eu trabalho, sim. Mas, eh, como já é uma coisa recorrente, em momen em outros momentos eu não estava a trabalhar e aconteceu, eh, várias vezes a mesma coisa. Eu tenho, mesmo trabalhando e mesmo tirando um tempo pra poder fazer essas pesquisas, eu acho que que que não esse não é o problema do do meu horário hoje em dia, porque, eh, independente de tá trabalhando ou não, acho que é um problema mesmo muito pessoal meu de de ficar procrastinando, de ficar, eh, acha porque, assim, na verdade, eu acho que eh, sabe aquela história quando todo mundo diz que um não a gente já tem? E e, exato. Eu já penso que esse não já é, independente se eu tiver uma atitude, esse não vai ser sempre aquele aquele não que eu já tenho sempre. Então acabo desistindo. E você me perguntou se eu estava trabalhando. Eu, embora esteja a trabalhar, eu acho que isso não é um impedimento, é mais mental mentalmente mesmo que me me atrapalha bastante.
Sim. Total. E você, eh, tá tentando colocar esse projeto em prática sozinha ou você tem outras pessoas, eh, te ajudando com essa ideia?
Na ne nesse caso aí eu tenho uma pessoa que possa que pode investir e me ajudar nisso. Mas e se não der certo? E se eu, por acaso, de alguma forma lesar essa pessoa financeiramente? Eu acho que ainda aumenta um bocado mais a minha responsabilidade, né. E eu tenho muito medo que medo que isso aconteça, porque você correr mal com você já é ruim, imagine correr mal com outra pessoa que investe. Então nesse momento eu tenho sim, mas e se co e se e se der ruim, né.
Entendi. Entendi. Entendi. É, eu acho que, assim, todo mundo que quer empreender uma nova ideia <clears throat> tem esse risco, né. Não é à toa que as que, assim, o mundo fala que empreendedores são muito corajosos, porque, nossa, requer m muita coragem pra você começar uma ideia do zero, sem saber se vai dar certo ou não, sem saber se você vai perder dinheiro ou não. Mas a verdade é que o "e se?" a gente nunca sabe. O "e se?" é uma pergunta perigosa, né, porque a gente fica tentando imaginar os cenários futuros, e isso a gente nunca vai ter a resposta certa, e acaba gerando pra gente, né, um um medo e uma insegurança pra realmente tentar a nossa ideia e colocar a nossa ideia em prática. E a verdade é se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não. E a gente vê aí, né, mundo afora, histórias de pessoas que seguiram o seu coração, seguiram com a sua ideia, empreenderam, deu super certo e hoje estão fazendo aí mega sucesso. Então, é possível, é possível. Então, eu encorajo você a tentar se organizar e colocar essa ideia em prática, né, se for uma ideia em que realmente você acredita e você acha que pode dar certo. E talvez uma forma de você vencer um pouco a procrastinação seja criar pequenas, eh, metas diárias pra você ir seguindo até que você consiga montar esse projeto como um todo. Então, por exemplo: "Ah, nesse mês aqui eu vou estudar a viabilidade financeira desse meu projeto". Então, você faz um planejamento semanal. "Ah, nessa semana aqui eu vou ver, né, o quanto de investimento eu acho que eu vou conseguir arrecadar pra esse projeto". Aí, na 2ª semana, você vê: "Tá, onde eu vou ac alocar cada parte desse investimento que eu acho que eu vou conseguir?". Na 3ª semana: "Beleza, no primeiro mês com esse projeto rodando, quanto de dinheiro eu acho que eu vou conseguir arrecadar, né, quanto de cliente?". Aí, no 4º mês, você vê: "Será que eu vou ter muito prejuízo ou não?". Então, sabe essas pequenas metas que você pode organizar por mês e por semana, pra você ir dando check, e aí, de pouquinho em pouquinho, você vai vendo a ideia acontecer. Você já tentou isso ou faz sentido para você?
Sim. Exato, exa Exa Verdade. Pois. É. Verdade. Ah, verdade eu realmente não tinha pensado, eh, sobre criar esse tipo de metas e realmente, eh, segui-las porque eu acabo passa pé, colocando assim tipo: "Se eu resolver, resolvi, se não resolvi, a gente resolve amanhã". Então, eu acho que é, eh, interessante esse esse conselho que você tá me dando de de criar realmente aqueles: "Eh, tenho que fazer". Tá, sei, eh, fazer exatamente como se fosse uma conta que você precisa pagar, eh, mensalmente, né, naquele dia X aquilo tem que tá ali, senão senão já era, né. Então, é e fé faz realmente muito sentido o que você tá falando falando comigo com relação a eu pegar e e e coloco datar as eh, criar como objetivo, datar a a o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer e quando deve tá realmente finalizado, que eu acho que vai me ajudar muito nesse sentido de conseguir parar de procrastinar e ou de achar que não tá dando ce que não vai dar certo, ou que não está dando certo, ou que nunca vai dar certo. Porque realmente eu j eu já perdi várias oportunidades eu digo que são várias oportunidades, porque de pensar em determinadas coisas, as outras pessoas irão ter coragem e outras pessoas abrirem um negócio e aquilo dá super certo e eu só ficar olhando o resultado dos outros e não o meu resultado, então, é
Sim. Exatamente, exatamente. Sim. Com certeza. Hum. Com certeza e com esse tipo de organização, você consegue ter uma visão macro do negócio e depois mais para frente, uma visão micro. E assim, não é fácil, é difícil mesmo, é difícil você colocar, eh, uma uma ideia na prática, é muito difícil, então, eu entendo totalmente o seu sentimento e o porquê você, eh, procastina e eu acho que isso acontece muito com várias pessoas, com certeza, mas, né, a gente precisa também tentar pensar em formas de como vencer isso, até porque no final do dia, é um é um sonho seu, né, uma ideia sua e que você quer muito que aconteça, então, é o tal do: "Me me ajuda a te ajudar". Né, é uma coisa que você quer muito e que aconteça, então, a gente precisa, eh, pensar em formas pra fazer com que ela aconteça mesmo.
Pois. Exato. Exato. Exato. Nossa. Perfeito. Olha, eu estou realmente muito feliz de você ter me feito pensar de uma outra de uma outra forma, que s parando, assim, para pensar é é uma coisa que que é muito óbvia, mas eu sozinha não consegui alcançar essa essa plenitude de conseguir entender que realmente faz todo o sentido eu me organizar melhor, né, de outra maneira, porque pelo visto minha organização e mental não estava me ajudando a a a a a deixar de ficar pensando, eh, pequeno, não é, porque o não e e sempre o não na minha cabeça estava estava assumir aquilo, então, ou seja estava pensando de maneira pequena e você me ajudou muito a pensar de uma maneira mais ampla, de que uma simples coisas simples coisa como orga me organizar, de de tentar fazer uma uma organização melhor no meu dia a dia, principalmente no meu dia a dia, e datar tudo vai fazer com que eu que eu me sinta muito mais capaz e quando chegar o momento de de abrir aqui, de eh, de pôr a i a ideia no papel, aquilo realmente dá certo. Então por isso, eu fico extremamente feliz de você ter tirado o seu tempo para poder me ajudar, para poder conseguir fazer isso.
Sim. Claro, eu fico fico feliz em ter te ajudado, eu acho que uma outra dica também, é se você conhece pessoas, né, no seu ciclo que já empreenderam, você pode conversar com elas também, pra pegar dicas, e com certeza isso pode, né, te ajudar a te motivar. Mas eu fico muito feliz em ter conseguido te ajudar com conselhos e eu espero que você consiga colocar essa sua ideia na prática e que dê tudo certo.
Ah, muito obrigada. Então eu espero em uma em um futuro próximo quando eu precisar de mais alguma coisa, você possa me ajudar aí e e deixo mesmo para você, você precisar estamos por aqui, viu.